Vabbè, è uno che parla online, così ha fatto uno ha fatto uno spettacolo teatrale dove a un certo punto ha chiesto: "Quanti di voi usano chatGPT?" E tutta, te lo assicuro, tutta la sala ha alzato la mano e poi ha detto: "Quanti di voi usano la versione a pagamento?" E tutta la sala ha alzato la mano! Quindi queste questa questa intelligenza artificiale secondo me la stiamo un po' educando anche noi, no, eh è è difficile è ehm, nel momento in cui uno strumento così utile e tutti lo stiamo utilizzando è difficile che poi lo strumento utilizzi noi.
Mh-mh. Ah okay. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh. Mamma mia! Okay. Certo, assolutamente, mh-mh. <chuckles> Sì. Mh-mh. Eh! Esatto, è quello che dico anch'io, no, che è un po' è un po' difficile, ehm, cioè quasi impossibile che diventi un i una sostituzione totale, cioè, ehm, sarà magari un qualcosa in più, no, più un supporto. Alla fine è uno strumento e come ogni strumento ha bisogno di qualcuno dietro con le redini a, insomma, dirigere il tutto.
Sì, sì, sì. Sì. Sì. Esattamente. Certo, certo, anche perché appunto poi soprattutto con le traduzioni secondo me, ehm, attualmente ad esempio anche, appunto le le opportunità più blande da remoto, no, sono tutte opportunità che ad esempio richiedono chi non richiede la trascrizione, quindi la traduzione vera e propria, ti richiede la revisione di alcune traduzioni già fatte, capito? Quindi magari utilizzano l'intelligenza artificiale e poi ti vengono da te e ti dicono: "Oh tu sei di madrelingua italiana e hai C plus inglese, mi dai una mano? Vedi questi testi?" E comunque eh appunto, cioè, non non penso che ci sia poco lavoro, anzi vedra vedrai. Non non dare retta a nessuno. Dammi retta, non dare retta nemmeno a me. Fai fai quello che ti pare e basta.
Mh-mh. Sì. Okay. Sì Mh-mh. Certo. Mh-mh. Sì. Ecco, vero. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Mhmm, sì. Certo, a revisionare il tutto. Mh-mh. Sì. <chuckles> Okay, va bene. <chuckles> Va bene, va bene, grazie, grazie.
Eh, vedrai, vedrai che ti porterà lontano insom anzi, già ti sta portando all'estero, figurati, ti porterà lontanissi
Dai speriamo. Mh-mh. <chuckles> Ecco dai, spero che ci risentiremo e spero che riuscirai eventualmente a realizzare questo sogno, che sia a Miami o Hong Kong, magari ci sentiremo, ecco, e e potremo aggiornarci.
Grande ti ringrazio. Grazie per grazie per la fiducia e ti giuro che ce la metterò tutta e ti auguro insomma anche a te il meglio. Vedrai che riuscirai a prendere quello che vuoi, ovunque sia nel mondo riuscirai. Non ti stare a preoccupare. Ciao.
Mh-mh. Grazie, grazie. <chuckles>